Nah, Kak, aku mau, eee, cerita nih sekalian kalau misal bantu aku juga cari solusinya dong. Iya.
Mmm, gimana gimana? Mmm, oke.
Jadi gini, aku tuh, mmm, kan memang ini, eee, di kerjaan aku, aku tuh tipikal orang yang su susah untuk berani ngomong di depan orang gitu ya. Dan itupun kas sebenarnya juga menunjang karir aku nantinya karena aku juga bekerja di bidang sales gitu kan, marketing. Nah jadi, aku tuh pengen ini, pengen, eee, apa namanya, upgrade skill kemampuan bicara aku, Kak, gitu. Jadi, aku bingung kayak gimana gimana, seperti apa yang harus kulakukan dan kan ada yang bilang nih, aku harus cari mentor nih untuk bisa, eee, upgrade skill ini untuk, eee, public speaking, gitu. Tapi aku enggak tahu gimana caranya gitu. Bisa bantu nggak, Kak, gimana?
Iya. Oke. Iya iya iya. Iya. Oke. Wah, berarti ini apa ya, eee, kamu ingin mul kamu berpikir untuk mulai cari mentor supaya skill kamu lebih cepat mungkin ya untuk, eee, untuk bertambah dan itu membawa, eee, manfaat buat pekerjaan kamu juga gitu ya. Oke, kalau aku boleh tahu nih sebelumnya ya, ini untuk, eee, kamu orientasinya untuk jangka, eee, pendekkah, jangka menengah atau jangka panjang nih? Untuk tadi, eee, upgrade skill-nya itu.
Iya. Untuk jangka panjang nih Kak, karena kan memang, eee benar, karena kan aku juga pasti akan ketemu selalu nih banyak orang, tapi aku tuh sering enggak pede gitu depan mereka, kadang aku juga ngomongnya juga gagap-gagapan juga gitu loh, Kak.
Jangka panjang ya? Oke. Iya iya iya. Oke itu wajar ya, eee, itu kayaknya memang permasalahan banyak dari eee, iya, orang-orang yang nggak nggak mudah ya untuk public speaking gitu ya. Itu butuh skill tertentu, dan mhm, tapi aku yakin sih itu bisa dipelajari dan memang, eee, keadaan, apa ya, keberadaan mentor itu akan mempercepat gitu ya pertumbuhan skill-nya. Oh itu udah udah pilihan yang bagus banget nih menurut aku ya, kamu mau cari mentor gitu, eee, men tapi untuk lebih spesifik, barangkali ya mentor yang kamu cari nih memang untuk, eee, khusus public speaking aja, skill kamu untuk, eee, apa, terbiasa berbicara ya dengan struktur ter tertentu? Atau, eee, secara umum nih, eee, sampai ke mungkin, eee, apa, life goal kamu juga gitu, sampai hal-hal yang lebih luas daripada itu, gitu?
Iya. Benar, Kak. Mmm, iya bener kan? Enggak sih, Kak, lebih ke, eee, yang, eee, pertama tadi yang, Kakak, bilang tadi, lebih ke apa, kemampuan public speaking aja gitu loh. Karena, mmm, karena itu yang sekarang itu yang paling urgent sih bagi aku gitu. Karena, eee, apalagi kan, eee, aku soalnya di di bidang karir baru ini aku baru nih, di bidang marketing ini aku baru. Nah, jadi aku tuh <clears throat> jadi enggak, enggak enggak pernah apa, enggak pernah, eee, ya yakin nih sebelumnya kalau, aku bisa enggak ya ketemu orang, ngomong orang, karena aku juga sering insecure juga, enggak pede, tatap mata orang aja aku enggak berani, gitu gimana caranya makanya itu kadang juga pengaruh, Kak.
Oke. Iya iya. Iya. Oke. Iya iya iya, wajar wajar wajar wajar. Wah ini satu keputusan yang, eee, patut diapresiasi sih, kamu sampai mau cari mentor ya, dan ya kalau mudah-mudahan harapanku juga kamu menemukan nih mentor yang akhirnya kamu d eee, cari gitu yang sesuai memang dengan karakter kamu juga. Nah, kalau aku boleh tahu nih, sejauh ini adakah langkah yang kamu tempuh lebih dulu nih sebelum akhirnya kamu memutuskan untuk mencari mentor? Misalnya apakah kamu sudah belajar lebih dulu dari, eee, mungkin teorinya atau mungkin dari platform tertentu, ada enggak pengalaman kamu sebelumnya ya?
Wah, makasih sih. Nah, untuk itu ada, aku setelah itu belajar sendiri aja gitu, Kak. Kadang aku coba-coba heeh, tapi tapi tetep aja itu enggak, eee, enggak ada enggak ada perubahan sih bagi aku gitu. Karena aku juga enggak enggak paham, ya maksudnya
Ya. Oh, oke. Wow, keren. Mhm.
eee, enggak mengerti sekali sih, gitu loh. Makanya ada kepikiran untuk apakah kayaknya aku perlu cari mentor deh, kan apalagi sekarang ini, eee, banyak nih, eee, sekarang nih untuk public speaking ya, kik via iklannya gitu kan ya, yang ini lah, yang itu lah, gitu. Cuman aku enggak tahu apakah mana nih yang pas banget nih buat aku nih gitu untuk cari mentor yang seperti apa. Di sana aku juga masih ragu gitu loh, Kak.
Oke. Iya iya iya. Jadi kamu sebetulnya sudah menempuh, eee, juga pembelajaran sendiri ya. Kayak misalnya mungkin dari buku-buku ya atau dari, eee, yang memang, apa namanya, mmm, a sudah tersedia, tapi mungkin karena kamu pasif ya. Kalau itu kan memang pembelajarannya satu arah ya, kalau belajar sendiri. Jadi mungkin lebih sulit nih untuk memastikan apakah skillmu bertambah atau enggak gitu ya.
Iya. Eee, benar benar.
Tapi kalau mhm mhm mhm. Kalau ada mentor kan, eee, ya ini untuk menambah semangat kamu ya mencari mentor yang tepat. Kalau ada mentor kan seenggaknya, eee, ya ada orang yang lebih pengalaman yang bisa melihat nih kamu udah di step yang mana dan mau menuju ke mana dia bisa mengarahkan kan. Heeh, dan pengalaman dia juga jadi bisa jadi, eee, bimbingan nih buat kamu ya yang mungkin baru ya tadi, baru ingin menye me apa ya, me mendalami nih skill ini. Ya, jadi keputusanmu aku apresiasi banget nih. Itu udah keren banget sih kamu berpikir untuk mencari mentor, tapi untuk menemukan mentor itu sendiri sebuah journey ya, itu jadi satu perjalanan lagi nih buat kamu. Nah, aku harap itu bisa, eee, yak, eee, cukup semangatlah kamu tempuh ya. Nah, mungkin sedikit saran dari aku, Kak, eee, sekarang kan, eee, tadi kan mhm, kata kamu kan, eee, sekarang sebetulnya sudah ada ya platform-platform yang menawarkan nih menyediakan karena memang ini satu skill yang mhm, dibutuhkan saat ini dan kayaknya tia eee, terus relevan ya sampai sepanjang zaman juga mungkin ya, skill skill public speaking itu. Nah, barangkali kalau kamu masih kebingungan nih, eee, yang pertama, kalau dari aku mungkin, eee, kalau mau kamu yang lebih terpercaya gitu ya, kamu bisa minta rekomendasi nih, sama misalnya orang-orang atau kenalan kamu yang, mmm, ya ke sekiranya punya informasi tentang itu gitu, yang mung eee, barangkali kamu lihat dari segi skill dia itu okelah secara public speaking ya barangkali kamu bisa dapet nih dari lingkaran terdekat kamu dulu. Sebelum mungkin kamu pilih yang online tadi ya. Itu, itu bisa tuh kamu jajaki dulu mungkin ada orang-orang yang, eee, bisa kamu percaya ya. Nah itu kan, kalau itu, eee, biasanya lebih kuat ya karena udah, eee, berdasarkan testimoni orang yang kamu kenal nih misalnya, itu kalau ada sih, eee, itu bagiku layak ditempuh ya untuk step pertamamu.
Iya. Iya, banget Jims. Nah, itu dia, iya. Wah, makasih. Ah. Oke, boleh, Kak. Iya. Banyak banget. Boleh. Oh, iya iya juga ya. Iya. Oh, iya juga ya. Wah.
Nat mhm, gimana gimana? Kalau menurutmu ya?
Eee, boleh juga sih. Heeh. Aku juga belum pernah kepikiran sih. Cuman gini juga, Kak, aku juga bingungnya gini, eee, kan memang ya banyak mentor tuh untuk public speaking yang aku amatin ya, itu ada yang offline ada yang online gitu, Kak. Nah, aku juga, eee, ada lagi nih, eee, ragunya dan juga bingungnya, ini bagusnya yang kira-kira yang akan dampak langsung ke taku itu bagusnya yang mana ya? Online-kah atau offline-kah? Yang pertama memang eee eee, apa, tambah lagi dengan misalnya gini, itu juga pengaruh sih juga buat aku ya. Karena kan, eee, biayanya untuk online, offline ini beda nih aku lihat-lihat gitu kan, ada bedanya juga nih gitu loh. Cuman aku bingung, karena
Iya, i gimana? Iya. Iya iya. Oke. Iya. Iya iya iya. Betul betul.
Eee, yang mana banget ya, yang pokoknya aku sebenarnya pengennya, eee, pokoknya bisa langsung ngasih perubahan ke aku secara langsung deh, gitu. Aku gimana, Kak?
Mhm. Oke. Oke oke. Nah, sebetulnya kalau misalnya dari segi budget kamu, eee, tidak ada masalah yang berat gitu ya, maksudnya, eee, tidak ada masalah berarti kamu tidak me eee, mematok nih budget tertentu, itu kalau kamu bisa dapet offline, menurutku juga bagus banget ya. Karena offline kan bisa berhadapan langsung, ya kan. Itu, eee, iya kalau kamu tadi mengejarnya kecepatan nih, kecepatan pertumbuhan, eee, skill-mu ya, offline itu lebih ideal karena kan, eee, nanti coach-nya bisa lihat kamu langsung ya dan bisa mem me mo monitor gitu ya. Bahkan dia bisa kasih praktek-praktek yang lebih real. Meskipun, nah kalau aku juga tidak menutup kemungkinan nih yang online pun bisa dengan metode tertentu ya itu bisa, eee, kamu bisa dapet nih misalnya dengan harga yang mungkin lebih murah tapi, eee, kualitasnya juga, eee, apa namanya, bagus gitu. Nah, itu, eee, bisa dilihat nih salah satunya dengan kamu bisa membandingkan, eee, misalnya dengan testimoni. Yah, itu, eee, testimoni, terus juga, mmm, apa namanya, jam terbang juga. Heeh, kamu bisa riset nih nanti perusahaan-perusahaannya atau mungkin, eee, apa namanya, eee, mentornya ya <tsk> yang, secara pengalaman tuh, eee, sesuai gitu, itu bisa tuh. Jadi kamu bisa lihat dari testimoninya dan juga, eee, arti ker kredibilitas dari, eee, mentornya gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan sih kalau, eee, meskipun online kamu tetep bisa dapet kualitas yang bagus seandainya dia punya metode yang bagus juga, gitu. Mhm. Jadi ada beberapa ap ap patokan nih yang bisa kamu jadikan tolak ukur untuk menjatuhkan pilihan, gitu. Seandainya tadi ya, eee, karena kan kalau offline juga mungkin terbatas ya, dari segi tempat gitu ya mungkin nggak mudah juga tuh. Tapi seandainya ada itu jauh lebih baik. Mungkin itu idealnya seperti itu gitu. Tapi kalaupun kamu belum mendapatkan yang ideal, ya masih ada pilihan online dengan tadi penjajakan, eee, terhadap tadi tuh pengalaman dan juga mungkin testimoni bisa kamu lihat dari situ. Gimana kalau menurutmu ya?
Oke. Oh, gitu ya. Oh, bener juga ya. Oh. Oh, bener juga ya. Iya iya. Wah, bener bener. Iya iya. Wah, ini mem membantu banget ya informasinya nih, Kak, aku jadi lebih tahu deh. Jadi yang sebenarnya kalaupun jadi sebenarnya pilihan sama-sama bagus ya, mau offline, mau online, tergantung kalaupun kalau tergantung persiapan diri sih, kalau memang aku ada budget-nya oke aman, kayaknya offline mungkin pilihannya oke nih, karena bisa interaksi langsung, tapi tapi kalau misalnya memang, eee, belum ini, eee, budgetnya masih mungkin nanggung-nanggung misal gitu kan ya? Dan itu bisa masuk online, ternyata online juga enggak enggak enggak, misalnya bagus ba bagus juga gitu. Karena karena pasti mereka juga punya materi yang sama juga ya? Hanya bedanya kita enggak langsung ketemu langsung aja gitu kali, Kak, ya? Oh iya juga ya, berarti bisa aja ini dua-duanya aku jadikan opsi untuk cari mentor gitu kan? Berarti cuman yang paling penting aku cari mentor yang kredibilitasnya tinggi gitu ya?
Ada plus minus-nya ya? Iya ya, betul. Lebih ideal, mhm. Iya. Tidak m Bener bener bener bener. Mmm, oke. Betul betul, bisa dilihat dari situnya. Wow! Iya, aku, eee, senang nih, udah lega juga denger, ya mudah-mudahan saran dari aku tadi, eee, memberi manfaat ya dan bisa kamu coba dulu gitu dan aku harap, eee, akhirnya kamu bisa menemukan nih, mentor yang sesuai dan juga bisa membawa percepatan ya skill-mu, eee, mudah-mudahan kamu menemukan deh di, eee, perjalanan kamu ini.
Hmm, oke deh, Kak. Iya nih, Kak. Makasih banyak, Kak, udah ngasih aku, eee, informasi dan masukannya. Entar deh, mudah-mudahan aku bisa, eee, lakukan deh. Makasih banyak, Kak!
Oke, semoga berhasil ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi!